อืม ไม่ได้มีจริง ๆ จัง ๆ อะครับผม ก็ทอดไข่ อะไรอย่างงี้เนาะ แต่พออันนี้เหมือนกับว่า มีเตาเต็มที่เลย มีเตาไฟฟ้าด้วย มี โอ้โฮ ห้องครัว มันก็ดูค่อนข้างน่ารักนะครับผม แต่ว่าก็ยังไม่มีอุปกรณ์อะไรเยอะนะครับ ก็ ก็ไม่ได้ทำเยอะ แต่ว่าทำกับข้าวเป็นบ้าง <giggles> คือแบบทำกับข้าวก็ไม่ใช่ว่าได้ นะ ทำไข่เป็น ทำเมนูง่าย ๆ เป็นแล้วกันครับผม แต่นี้อยาก อยากก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง แบบอยากลองทำเมนูต่างชาติบ้าง แล้วก็อยากลองทำเมนูไทยที่แบบ เอ่อ ไม่ได้แบบเมนูง่าย ๆ อาจจะลองเมนูแปลก ๆ เมนูประจำจังหวัด อะไรอย่างงี้ มากเพิ่มขึ้นด้วยอะครับผม
อืม อืม อ๋อ อืม อืม อืม ถ้าอย่างงั้นนะคะ อันดับแรกเลยดิฉันแนะนำสำหรับมือใหม่เลยนะคะ ที่แบบอยากจะเริ่มการทำอาหาร แต่ว่าถ้าทอดไข่เป็น หรือว่าทำเมนูพวกไข่ตุ๋นอะไรเนี่ยเป็น อันนี้จะง่ายเลยนะคะ เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีแบบ เขาเรียกว่า พื้นฐานมาแล้วเนาะ แต่ว่าสเต็ปต่อมาที่อยากจะแนะนำ ลองเป็นเมนูผัดไหมคะ หรือว่าเป็นเมนูแกงก็ได้ ตัวนี้สนใจเมนูไหน ระหว่างเมนูผัด หรือว่าเป็นเมนูแกง? ก็อย่าง อย่างเช่นพวกแบบแกงจืด อะไรอย่างเงี้ย ก็จะเริ่มแบบสเต็ปง่าย ๆ
ครับ อืม ครับ อืม ครับผม อืม ก็น่าจะสนใจเมนูพวกเมนู เขาเรียกว่าเมนูผัดเนาะ ไม่น่าจะใช่เมนู พ ทอด เมนูผัดกับเมนูแกงก็น่าสนใจทั้งคู่ครับ ถ้าเป็นไปได้ ก็แบบ เออ อยากมีความมั่นใจที่จะทำให้ทั้งคู่เลย อาจจะแบบ เออ เริ่มทีละนิด ๆ ก็ อืม สนใจหมดเลยครับยกเว้นทอด ผมกลัวว่าทอดแล้วเดี๋ยวแบบสัญญาณไฟมันจะดัง <laughs> ก็เลยแบบอาจจะเป็นอย่างอื่น ใช่ ๆ <chuckles> ครับผม อืม
อืม อืม อืม ใช่ โอ้ อืม เพราะว่าจะมีควันนู่นนี่นั่นเนาะ จริง ๆ ดิฉันแนะนำเป็นเมนูง่าย ๆ ค่ะ สเต็ปหลังจากที่เราแบบทำทอดไข่ หรือว่าแม้แต่การแบบตุ๋นไข่ ต้มไข่ได้ เป็นเมนู ต อ่า เมนูแกงจืด อา เป็นเมนูเนี้ยดิฉันรู้สึกว่ามันง่าย เพราะว่าจากประสบการณ์จริง ๆ น่ะค่ะ เหมือนแบบที่ ที่เราเคยอ่านเจอ กรณีที่เขาแบบเริ่มการทำอาหาร เขาจะเริ่มจากเมนูทอด แล้วก็มาเม เป็นเมนูที่แบบ เป็นทำซุปก็ได้ หรือแม้แต่แกงจืดที่ง่าย ๆ ก็ได้ ที่จริงแกงจืดเนี่ยถือว่าเป็นเมนูที่แบบง่าย ๆ แล้วไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอะไรเลยนะคะ แค่คุณแบบมีหม้อ อา มีหม้อ มีแบบหมูสับก็ได้ คืออยากจะทำเป็นแบบแกงจืดหมูสับนี้ก็ได้ เพราะว่าเริ่มจากง่าย แล้วก็เตรียมเป็นพวกเต้าหู้นะคะ หรือแม้แต่แบบ อ่า เราก็ใส่ผักตามที่เราจะชอบก็ได้ ถ้าชอบเป็นพวกผักกาดขาว อย่างเงี้ยค่ะ ก็เตรียมไว้ด้วย แล้วก็เครื่อง ปรุงนี่ไม่มีอะไรมากเลยค่ะ แค่เรามีแบบ เขาเรียกว่าคนอร์ก้อน อา อันนี้ ง่าย ๆ เลย แค่เราแบบ ใส่แค่คนอร์ก้อนนะคะ แล้วก็ต้มก่อน หลังจากนั้นน่ะค่ะเราก็อาจจะแบบเอาหมูสับลงไปก็ได้นะคะ หมูสับที่เป็นก้อน ๆ อย่างงี้ก็ได้ แล้วก็แบบตามด้วยสิ่งที่เราชอบ พวกผัก หรือแม้แต่แบบ อ่า ในส่วนของเต้าหู้ก็ได้
อืม ครับผม ครับ อืม อา ครับ อือ อือ ครับ อา ครับ อืม ครับ อือ ครับ อืม ครับ อืม ครับ